Fatti, sai, vedere persone con cui, vei vai d'accordo rende anche più piacevoli svolgere de aperto, oppure, magari, fare semplicemente bere un tè tutti insieme. Quindi questa potre essere una buona soluzione per trovare il modo appunto di trasformare delle queste idee o ripetute nel tempo.
Sì, assolutamente sì. Allora stare anche perché si vince il freddo, cioè sta all'aperto, ti bevi qualcosa di caldo, si chiacchiera; è un momento comunque piacevole, in armonia. Guarda, io ti ringrazio immensamente per avermi ascoltata e per i consigli utilissimi che mi hai dato, sperando sia possibile di risentirti Grazie mi
Certamente, è stato un piacere aiuta e anche ascoltarti. Quindi quando vuoi io sono qui. Grazie mille.
Gra a